A, çok enteresanmış. Daha önce hiç duymamıştım, yani, deneyebilirim mutlaka, tabii. Yani, bilmiyorum, aslında normalde tabii şöyle bir şey de yaptığım için belki o da beni engelliyor olabilir. Normalde, işte, ben, hani, beslenme tarzı olarak aralıklı oruç yöntemini kullanıyorum. 8 saatlik bir beslenme rutinim var. O yüzden, böyle, sabah kalktığım zaman öğlen 12.00'ye kadar bir şey yemiyorum. O yüzden de, böyle, biraz, elma güzel aslında ama 12.00'ye kadar elmasız ve kahvesiz kalabilir miyim? Ayık dolaşabilir miyim? O konu biraz beni zorlayabilir bilmiyorum, yani. Başka ne yapabilirim acaba? <giggles>
Hı hı. Hı hı. Ha ha. Evet. <chuckles> O biraz zor olur.